อื้อฮือ เราจะเตรียมรับมือกับเขายังไงดี? ในฐานะที่เราจะเป็นคนไปติดต่อเขาเหรอคะ? แล้วเขาก็ อ่า ไม่ ไม่ ไม่รับข่าวสารจากเรา อย่างเงี้ยเหรอคะ?
ไม่ ๆ เหมือนว่า ยกตัวอย่างว่า เอ่อ มีคนน่ะที่ทำแบบน้องแล้ว คือ น้องแชร์วิธีแนะนำมาแล้วใช่ไหมว่า ให้ขึ้นรูปโพรไฟล์ เลย แต่ว่าก็ยังมีคนติดต่อมาทั้งธุระมันไม่เร่งด่วนน่ะครับ นึกออกไหม? เออ แล้วก็เหมือนว่า ม ใช่ อืม ว่าจะจัดการแก้เผ็ดยังไงดี
อืม แล้วจะทำยังไงดี อย่างเงี้ยเหรอ คะ? อ๋อ อันนี้ จริง ๆ